Bạn ơi, hiện tại bây giờ á, công việc của mình á là, ờ, làm kiểm toán á. Thì theo mình biết hiện tại á là trên trường là mấy công ty kiểm toán bây giờ người ta được làm ở nhà rất là nhiều. Bởi vì công việc kiểm toán cũng hông cần phải lên văn phòng nữa, mà cái công mình á, vị trí kiểm toán hông có được làm ở nhà. Nên là tại bây giờ á, là mình đang muốn đề xuất mình á, là xem xét xem nhóm của mình ừ, đó, thì nhóm mình thậm chí á là thực sự nhóm của mình thì phải làm khách, nhiều khi là lên phòng, toàn là ngồi ở văn phòng khách hàng hông à, ngồi có khi cả tháng trời ở bên văn phòng khách hàng luôn. Ừ, tức là cái công việc mà mỗi cần mà lần mà cần dịch vụ kiểm toán là mình sẽ tụi mình sẽ sang ngồi trực tiếp văn phòng khách hàng. Và ngoài ra á, những cái công việc á, nó cũng hông cần phải lên văn phòng để mà làm việc hay là gì hết mà mọi thứ có thể làm ở nhà hết, như là gởi báo cáo hay là so làm liệu với bên khách hàng, nhận những cái, ưm, yêu cầu của khách hàng về. Tại vì bên mình làm kiểm toán mà làm kiểu dịch vụ khách dịch vụ, làm agency á. Đó, mà mình thấy á, sếp mình á, kiểu, có vẻ cũng hơi bị cứng nhắc, là văn ừm, văn phòng kiểm toán của mình thì cũng kiểu, ờ, văn phòng, ừm, nhỏ tại Việt Nam thôi, cũng chưa phải là những cái tập đoàn kiểm toán lớn trên thế giới nữa. Nên là thực sự ừ, thực sự á thì đối với mình á, thì mình cũng đã tìm hiểu cái này rồi, mình mới mới dám đề xuất. Mình biết là, ờ, ừm, các Big 4 kiểm toán bây giờ là gần như là người ta đều có chính sách linh hoạt. Nếu mà hông được làm ở nhà thì cũng phải được làm hybrid, làm hỗn hợp á. Chứ bây giờ làm làm trực tiếp mà ví dụ như mình đi, hiện tại bây giờ mình đang có dự tính trong tương lai là có việc gia đình của mình, mình cũng muốn có thời gian ở nhà gần với gia đình. Nếu mà được làm nhà thì nó sẽ được cân bằng giữa công việc và gia đình. Thật ra mình ở nhà vẫn hoàn thành công việc mà, chứ đâu phải mình xin sếp ở nhà là mình chơi đâu. Đó, và trong ừm.
À. Ừ. Mình hiểu. À. Ờ. Mình hiểu. Ừm. Trời, dữ vậy đó hả? Câu Ừ. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Ừ. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Ừ, đúng rồi, ừm. À. Cứng nhắc, OK. Mình biết rồi. Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi, vừa kết hợp, ừm. Ừ. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi đó bạn. Ờ, mình hiểu, mình hiểu cái cảm giác của bạn á, là bạn đang rất mong muốn làm việc từ xa, đòi làm việc ở nhà, đúng hông? Vậy thì hổng biết là trong, ơ trước đây á, bạn đã từng làm việc từ xa chưa? Và trong cái giai đoạn làm việc từ xa nó nếu có đó, thì nó có hiệu quả hông?
Ừm. Ừm, ưm.